Ừm, cái điều, à, đầu tiên mình đã thử đó là trước giờ ngủ thì mình thường hay cứ cầm điện thoại sau đó thì bảo là, à, thôi xem 15, 20 phút thôi ấy, nhưng mà vì nó cuốn quá mà, nên mình cũng thường là sẽ xem đến tầm 1:00, 2:00 đêm, thì khi đó thì nó quá giấc rồi, rất là khó ngủ. Thì thay vào đó thì, à, trước khi đi ngủ thì mình sẽ sử dụng cái cách ở trên mạng người ta hay giới thiệu đó là cách, a, à, hít thở, tập hít thở đấy, thì nó cũng giống như một phương pháp thiền thôi, thì, à, đếm nhịp thở của mình, ừ, kiểu, đếm nhịp thở là hít vào 4 giây, giữ 2 giây vào trong a, à, dưới cơ dưới đan điền ấy, dưới bụng ấy và thở ra trong 4 giây, thì cứ làm liên tục như vậy thì cái việc mình, à, sẽ dễ chìm vào giấc ngủ nó nhanh hơn này, và rất là hiệu quả đấy.
À, đúng rồi, bị cuốn quá. Ừm, muộn ghê. À, tập hít thở để mà ồ. Ồ, nó hiệu quả không? Wow! Ờ, thế thì tại sao bạn lại ý thức được là do cái điện thoại cũng như là việc bạn lướt TikTok quá nhiều ấy, không phải là do, à, như kiểu là, bạn bị nghiện TikTok, đúng không? Hay là do, kiểu, cái lý do bạn thức khuya là do nghiện TikTok hay là do bạn, kiểu, bị mất ngủ ấy?
Đúng rồi. À, cái mình, à, thức khuya đấy là do chính là bởi mình xem TikTok đến quá nửa đêm ấy. Có những hôm mình xem mình chỉ xem đến tầm 10:30 xong mình đặt điện thoại xuống và mình ngủ, thì đúng là cái giấc ngủ nó cũng vẫn duy trì được thật, nhưng có những cái hôm mình xem cuốn quá đấy, mà mình xem đến tận 1:00, 2:00 đêm ấy, thì lúc đó khi mà, à, mình à đặt điện thoại xuống là khó ngủ rồi. Ừm, đấy, nên là chắc khả năng là do đồng hồ sinh học nữa.
TikTok dẫn đến mất ngủ sao? Ừm. Ừm. Nói chung là có cái giờ ngủ của bạn, đúng không? Ồ! Vậy thì à Bạn đã nhận ra là cái đồng hồ sinh học của bạn ngủ ở cái giờ đó là phù hợp, đúng không? Vậy thì khi mà bạn bắt đầu sử dụng màn hình này, ở cái nội dung gì khiến bạn bị cuốn quá, thường thường bạn hay xem gì vậy?
Ừm. À, trên TikTok thì, à, mình cũng là người thích đi câu ấy, thì mình cũng hay xem mấy cái bạn, à, có clip câu cá trên đó, hoặc là cũng có một số clip các bạn, à, gái bạn ấy nhảy, à, váy ngắn một chút, bạn nẩy nhảy theo nhạc ấy, ừ, thì cũng thật sự là cuốn mình xem mà mà kh ừ, cũng khó có thể dứt được ra đấy chứ.
À, đúng rồi. À. Ừ, nhảy rồi hát nhép, ừ, ồ, công nhận nó cũng cuốn ha. Ừ, thế đối với bạn nhá, thì cái việc mà xem cái video đó cũng như là, ừm, cái việc lướt TikTok ấy, nó là cái thói quen từ lâu rồi, hay là chỉ mới là dạo gần đây thôi?
Ừm.